Oh, iya sih ya. Tapi kan mungkin, horor aja kayaknya biar adrenalinnya terpacu ya. <chuckles>
Atau horor ya? <chuckles> Oh, iya iya iya, betul betul sih, Kak. Mirip sih. Aku juga kadang-kadang gitu. Cuman ya seringnya karena, eee, kadang itu saya males ya untuk nemenin nonton. Itu saya bilang kalau misalnya mereka lagi stres kerjaan atau stres percintaan, saya bilang kayak, “Coba deh kamu olahraga.” Saya bilang gitu. Kayak, eee, simpellah, nggak perlu keluar rumah ya, kayak sit up, push up gitu aja. Karena, eee, olahraga kecil itu menstimulus otak gitu loh, Kak. Jadi kayak otak itu jadi cenderung nggak stres atau depresi, a dan malah akhirnya tuh bikin semangat karena jantungnya kayak kepompa gitu loh, Kak.
Heeh. Mhm. Mhm. <chuckles> Heeh. <chuckles> Oh. Mhm. Oke. Mmm. Iya, benar benar. Eee, Ini ya berarti Kakaknya apakah sering olahraga juga untuk, eee, sehari-hari?
Heeh heeh. Hmm. Heeh. Enggak. <chuckles> Iya itu tadi saya olahraga kalau lagi depresi, Kak, lagu stres. <chuckles> Karena heeh, karena memang ngaruh banget sih jadi kayak udah lupa ya kayak udah fresh lagi udah segar gitu, Kak, sekalinya habis lari ataupun yoga, kayak gitu.
<laughs> Oke oke. Oh, oh gitu. Wah, heeh heeh. Mhm mhm. Heeh. Karena mungkin karena keringetan terus, eee, adrenalinnya terpacu jadi, eee, tambah semangat gitu ya, Kak, ya?
Heeh. Iya, betul. Iya, betul. Apalagi lari ya, Kak, tadi itu kayak berasa lari dari kenyataan gitu.
<chuckles>
<chuckles> Jadi
Aduh, ada-ada aja ini Kakaknya. Iya tapi benar sih kalau misalnya lari itu kayaknya semua masalah tuh kan tertinggal di belakang kita ya. Heeh.
Heeh, mhm. Heeh. Iya betul, jan kayak banyaklah benefit yang udah dibilang para ahli gitu, Kak.
Mhm. Wah bener sih banyak banget kebiasaan-kebi kebiasaan kecil yang, eee, tidak kita sadari yang kita suka lakukan ya, Kak. Heeh.
Mhm mhm. Iya. Heeh. Iya. Betul. Yang bikin hari-hari ini semakin indah.
Ais. Benar banget, Kak. <laughs> Oke deh. Terima kasih ya, Kak, atas pembicaraannya mungkin nanti kita ketemu lagi nih.
Eh. <laughs> Heeh heeh. Iya. Heeh. Oke oke deh Kak. Sampai jumpa.
Oke. Iya, sampai jumpa. Terima kasih.